Sence hayatta para mı yoksa iş tatmini mi daha önemli?
Bence kesinlikle iş tatmini.
Hımm. Neden, peki?
Yani şöyle, benim geçmiş bir deneyimim oldu parayı seçtiğim ve asla işten tatmin olmadığım. Eee, o yüzden ben artık ben d ben de eskiden para olarak düşünürdüm ama artık kesinlikle iş tatmini diyorum.
He he. Evet. Yani, emm, peki, mesela bu deneyimini birazcık bana açabilir misin? Diyorsun ki iş tatmini senin için artık daha önemli ama neden, ne etkiledi seni böyle? Çünkü birçok insan tam tersi cevap verebilirdi belki böyle bir konuya.
Hı hı. Şöyle, eee, benim için önemli 3-4 tane kriter var açıkçası iş seçerken. Para, yaptığım işin mesleğimle alakalı olması, eee, iyi ofis ortamımın olması, bu da çok önemli ve kendimi geliştirebileceğim bir yer olması. Bu dördü benim için çok kritik. Eee, seçtiğim yerde de bu dördünün üçünü sağlıyordu. Tabii ki de iş ortamına, hani, girmeden bilemiyoruz. Daha sonra, böyle, işe girdim ve nispeten o zaman kazandığım para benle birlikte aynı mesleği yapan, benle mezun olan arkadaşlarıma göre yüksek bir meblağ idi. Ben de, tabii ki de gözümü boyandım. Eee, daha sonra maaş haricî de tabii ki de bazı şartlar oluyor işte. A
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Ne gibi mesela?
Emm, yemek olsun, yemeğin ödenmesi olsun, işe gelip giderkenki yol olsun... Bu arada benim iş ofiste değildi. Ben sürekli farklı farklı lokasyonlarda çalışmam gereken bir pozisyonum olmasına rağmen bana araba sağlanmıyordu ama bununla ilgili çok net bir şekilde, hani, bana demişlerdi ki, "Taksi kullanabilirsin, tabii ki masrafını karşılıyoruz ama İstanbul gibi bir yerde biliyorsun, bazen metro kullanmak, taksi kullanmaktan daha kısa sürüyor ve mantıklı oluyor." Ben demiştim ki, "Tabii ki öyle bir durumda metroyu seçerim, yani, ama, hani, eee, metro olmayan bir yerde de kalkıp otobüse binemem işe giderken yani. Hani, ofise gelirkenki tamam, o tercih bana ait ama iş için bir yere gidiyorsam bu sizin mesuliyetinizdedir." Onlar da dedi ki, "Tabii ki, aaa, kesinlikle öyle." Biz bu şekilde anlaştık, ben işe girdim, 2 ay geçti, 3 ay geçti, ben artık eğitim zamanımı bitirdim, işte, eee, işlere tek başıma gitmeye başladım. Hani, şirkete para kazandıran bir konuma gelmeme rağmen, eee, baktım bana hâlâ eğitimdeyim diye yemek parası verilmiyor. Yol parası veri
He he. A! E, tabii. Hı hı. Evet. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Evet. A! Bu çok ilginç.
Aynen öyle ve ondan sonra dedim ki kesinlikle çalıştığım insanların, iii, iş tatmini olarak bunu, bunda, bunu kast etmiştim aslında. Çalıştığım insanların doğru, düzgün, dürüst insanlar olması benim işten tatmin olmamı sağlıyor ve bu yüzden iş tatmini benim için daha önemlidir ded
Hı hı. Ya, tabii ki dediğin şeyler önemli ama hani, anlattığın deneyimden yola çıkarak, ııı, bir soru geldi a benim aklıma. Mesela şeyle alakalı olabilir mi: Pani, diğer, hani, benimle aynı pozisyonda olup da, ııı, yani, olan insanlara göre daha daha fazla para kazanıyorum, demiştin. Belki de hani, senin seçtiğin ya da senin çalıştığın şirket politika olarak belki acaba böyle bir yol izliyor olabilir miydi? Belki, hani, yemek parasını ana maaşın içine katmış olabilir miydi?
Yok hayır, biz bunu konuşmuştuk. Yani bu konuşulmuştu. Şöyle, zaten, eee, bazı platformlar var, belki biliyorsundur. İşte, yemek için bir para veriliyor, içine, işte, Ticket'dı, Sodexo'ydu gibi bir kart sağlanıyor. Eee, bu kart verildi ama bizde sıkın sorun şuydu: Şimdi ben işe başka lokasyonlara gidiyorum ve her yerde bu kartlar geçmiyor, Ticket'dı, Sodexo'ydu vs. Eee, benim yarım saatlik arada kalkıp da eee, bir Ticket geçen bir yer bulmam da bazen mümkün olmuyor, olmadığı için yakın çevrede. Öyle bir dön durumda ekstra bana bir para verilmesi gerekiyor ve biz bunu öncesinde konuşmuştuk. Yani, işe girerken ki söylenen sözlerin tutulmaması aslında.
Hımm. Evet, hı hı. Tabii, hı hı. Anladım. Yani, tabii ki sözlerin tutulmaması büyük hayal kırıklığı. Yani, bu gayet anlaşılabilir bir şey ama benim merak ettiğim başka bir konu daha bu, ııı, tecrübenin içerisinde. Mesela yemek konusu dışında başka türlü şeyler de var mıydı? Mesela sen ofiste kendini nasıl hissediyordun? Orada sağlanan ortam nasıldı? Sana karşı davranışları nasıldı? Ya da ne bileyim, bunun dışında başka yaşanan bir aksilik var mıydı?
Hı hı. Ya, vardı kesinlikle. Eee, yani, bir kere iş yaşam dengesi asla yoktu. Emm, ofis ortamı çok şanslıydım ki benimle aynı pozisyonda çalışan 2 arkadaşım daha vardı ve onlarla çok iyi anlaşıyordum ama yöneticimiz bambaşka, eee, bir düşünce kafasında olan kişiydi, onunla anlaşamıyorduk. Çok patron şirketi gibi bir yerdi ve ben de böyle bir ortamda iş tatminini yakalayamıyorum, yani. Ben tatmin olmuyorum böyle ortamlarda. O ofise gittiğimde kendimi çok yabancı hissediyordum, mesela.
Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet, bu da gayet anlaşılabilir bir şey. Yani, ama mesela bu soruya, yani, başta sorduğumuz para mı, yoksa iş tatmini mi sorusuna, eee, verdiğin cevabı değiştirecek başka bir şey yaşamadın mı daha sonra? Mesela, çok yüklü bir para sana teklif edilmiş olabilir, ne bileyim, bu tarz bir, eee, deneyimin oldu mu peki sonrasında?
Yok, hayır, olmadı. Yani, zaten o deneyim bu deneyimimdi aslında. Burada bana güzel bir para teklif edildi, ben bunu okay verdim ve daha sonrasın insa içten tatmin olmadığım için o paranın hiçbir anlamı kalmadı. Yani, eee, bilmiyorum ben, ha keyifle harcayamayacağım paranın büyüklüğünün ne kadar o yani, ne kadar büyük olduğu önemli değil, ben o parayı keyifle harcayamıyorsam.
Evet. Hı hı. Evet. Ya, tabii ki de. Mesela, hayatla iş dengesi demiştin, ııı, bu senin için tabii ki çok önem taşıyor. Mesela, şu anda olduğun pozisyonda ne gibi bir değişiklik oldu, bu yaşadığın kötü tecrübeye kıyasla ki, eee, daha iyi hissediyorsun kendini bu anlamda?
Hı hı. Yani, şöyle, kesinlikle çalıştığım insanlar daha profesyoneldi. Yani, şu an değil ama ondan sonraki iş deneyimimde, işimi değiştirdiğimde, eee, daha kurumsal bir o yapı vardı ve ben a daha kurumsal bir yapıda kendimi daha güvende hissettiğimi ve yaptığım işten daha tatmin olduğumu anladım. Çünkü verilen sözler tutuluyor, her şey daha net, daha şeffaf, emm, herkes aynı eğitim düzeyinde aşağı yukarı. Eee, bu yüzden, eee, herkes zaten aşağı yukarı aynı düşünce yapısında olduğu için, işte, senin için önemli olan şeylere onlar da önem veriyor oluyor. Mesela iş-yaşam dengesi gibi ve kimse kimsenin kırmızı çizgilerini aşmıyor, sınırlarını ihlal etmiyor.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Eee, tabii ki mesela dediğin gibi, çizgiler koyulması kurumsal hayatta, eee, güzel şeyler ama mesela bazı insanlar da şöyle düşünüyor: Küçük bir, eee, aile şirketinde veya küçük bazlı bir şirkette, eee, yaptığın i iyi işlerin fark edilmesi daha kısa sürede gerçekleşiyor. Ama kurumsal hayatın çok daha sağlam kurulmuş olduğu büyük şirketlerde, ne kadar iyi işler yaparsan yap, çok da göze batmıyorsun aslında. Bunun hakkında ne düşünüyorsun peki?
Ya, bu hem doğru hem yanlış bence. Çünkü kurumsal hayatta biraz kendini pazarlamayı bilmek gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Eee, bu konuda ben şanslıydım ki, hani, çok büyük bir şirket olmasına rağmen kendi departmanımız daha nispeten küçük bir departman olduğu için kendimi gösterebilme şansım oldu ve kendimi pazarlayabildim. Eee, ama patron şirketlerinde dediğim gibi biraz, eee, tabii ki de şirketten şirkete değişir, patrondan patrona değişir ama benim deneyimim en azından patronların tırnak içerisinde açık gö eee, i şey olması, çok açgözlü olmasıydı. Açgözlü olunca bu sefer senin kendini göstermen ne kadar bunu iyi yaparsan yap insanların umurunda olmuyor. Çünkü onlar kendi paralarının derdindeydi, kendi şirketlerinin derdindeydi. Senin yükselmen, maaşın, onların umurunda değildi. En azından benim deneyimimde değildi ama kurumsal hayatta öyle değil. Yani, evet, kurumsal hayat daha büyük bir reka rekabet var ama
He he, hı hı. A, evet. Evet. Hı hı. Evet. He he. Hı hı. Tabii.
o senin elinde orada yukarıya çıkıp aşağı inmek ama patron şirketinde biraz değil.
Evet. Yani, patron şirketlerinde, tabii, dediğin, eee, doğru. Yani, büyük oranda doğru, ııı, olabilir. Eee, ama peki, baktığın zaman, eee, geriye dönmüş olsaydın, patron şirketinde sana belki de ilerleme fırsatı verilmiş olsaydı orada kalmayı tercih edebilir miydin şartlar farklı olmuş olsaydı?
Şartlar farklı olmuş olsaydı düşünebilirdim ama çok şartın değişmesi gerekiyordu. Yani, gerçekten, hani
Hımm, sadece tek bir sorun değil yani.
Aynen öyle. Yani, onların bakış açılarından tut da bana sundukları yan haklara kadar bir sürü şeyin değişmesi gerekiyordu. Yani, ben, emm
Peki. Hı hı.
ben o şirkete gittiğimde kendimi yabancı hissetmem çok da değiştirilebilecek bir şey değildi.
Evet. Peki, mesela, eee, bu işten ayrılırken hissettiklerine gelirsek eğer, hani, mesela bazen insanlar işten ayrılırken kendilerini birazcık daha yenilgiye uğramış hissederler ya, eee, sen kendini orada mutlu hissetmediğin için bir işten ayrılık süreci yaşadın. Bu süreç nasıl ilerledi peki? Yani, sen neler hissettin? Çevrenin sana bakış açısı nasıldı?
Evet. Yani, benim çevrem bu konuda çok destekleyiciydi. Zaten ne kadar yorulduğumu ve kendimi kötü hissettiğimi görüyorlardı. Buna ailem de dâhil. Zaten annem bana artık "O kadar zorlanıyorsan ayrıl, yani, hani, hiç gerek yok. Şükür, böyle, kendini zorlayarak işe gitmeni gerektirecek bir konumda değilsin." eee, demişti. Eee, ve ondan ve çevremden duyduklarımla da gidip istifa ettim ve istifa ederken de açıkçası her şeyi de söyledim. Ben işten ayrılırken öyle düşünen bir insan değilim. En azından buradan ayrılırken öyle olmamıştı. Çünkü tırnak içerisinde haklı bir şekilde istifa ettiğime inanıyordum.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Ya bir de, hani, ailenin desteğinin de arkanda olmuş olması, tabii ki, çok güzel bir şey olmuş ama dediğin gibi, hiçbir şekilde keyif almadığın bir ortamda da durmak belki de, hani, zaten pek de sürdürülebilir bir şey değildi. Peki bunun dışında mesela, emm, düşünürsen eğer, gelecekte mesela, başkasına verebileceğin öğüt ne olurdu mesela? Bu deneyimlerinden yola çıkarsak eğer kariyer anlamında, senden daha küçük birine ya da daha deneyimsiz birine neler önerirdin iş bulurken?
Hı hı. Yani k öncelikle tabii ki de para, b bir parametre, bakılması gereken bir parametre. Sonuçta emeklerinin karşılığını alıyor olmak çok önemli bir şey. Ama, eee, bunun yanında gelmesi gereken şeyleri göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum. Nedir? İyi ve dürüst insanlarla çalışmak. Nedir? Verilen sözleri tutan bir şirkette çalışmak. Nedir? Sana emeğinin karşılığını, burada da para, maaş tabii ki de devreye giriyor ve yan haklar devreye giriyor, eee, emeğinin karşılığını veren bir şirkette çalışmak. Eee, bu tabii ki de deneyimleyerek gelişecek bir kas olduğunu düşünüyorum ama duygusal olarak mutsuz bir işin içerisinde çok fazla bulunulabileceğine inanmıyorum. Kimsenin de kendini mutsuz bir ortamda, sadece parası için tutmaması gerektiğine inanıyorum. Çünkü para, mutluluk getirmiyor aslında.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Yani, eee, evet, eee, ıs bununla alakalı 1 tane daha soru sormak istiyorum. Mesela, iş tatmininin içerisinde, baştan beri konuştuğumuz bu konunun içerisinde, sence, eee, bazı marka olmuş şirketlerde çalışmak ne kadar önem taşıyor? Hani, eee, evet, şimdi, mesela, konuşmamız içerisinde ilerlerken seçimlerimize göre baktık ki patron şirketindense senin tecrübelerinden yola çıkarak, eee, kurumsal bir şirket daha iyi. Peki, bu kurumsal şirketlerin arasında tabii ki bir sürü kurumsal şirket var. Eee, marka olmuş bir şirkette çalışmak neler katıyor? Böyle bir deneyim yaşadın mı? Mesela çünkü bazı markalar vardır ve, aaa, eee, onu sadece, eee, öz geçmişine koyarsan gerçekten seni bir yere taşır. Böyle bir deneyim yaşadın mı ya da böyle bir iş teklifi aldın mı veya da böyle bir işe sadece marka olduğu için girmek istedin mi?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii ki. Hı hı. Yani, sadece marka olması için girmek istediğim bir yer olmadı açıkçası. Eee, çünkü ben genel olarak aslında yapacağım işin kalitesine, an işin anlamlılığına bakan bir insanım. Imm, çünkü benim için iş tatmini yaptığım işten zevk almak, onu anlamlı bir iş yaptığıma inanıyor olmak, o işteyken öğrenmeme alanı açılması, iyi insanlarla çalışıyor olmak gibi. Daha biraz daha, eee, soyut kavramlar aslında bana iş tatminini getiriyor sanırım. Eee, o yüzden sadece marka olduğu için bir yere seçtiğim gibi bir ta eee, durumum olmadı ama bunun birazcık aslında şirketin kendi adıyla değil de senin bağlı olacağın yöneticiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü aynı şirket içerisinde bambaşka deneyimi o olan bir sürü insan oluyor.
Hı hı. Hı hı. Tabii ki. Hı hı. Hı hı. Evet, anladım. Eee, söylediklerin tabii ki önem taşıyor olabilir. Eee, bunun dışında da, emm, peki mesela, hani, az önce bahsederken demiştin ki, "Önemli konulardan birinin arasında seninle aynı eğitim seviyesine sahip insanlarla çalışıyor olmak geliyor." diye bir cümle kurmuştun, yani, buna benzer bir cümle. Eee, son olarak da bununla ilgili fikrini almak istiyorum. Yani, bu senin için iş tatmini açısından ne kadar önemli? Eğer mesela sen bir üniversite mezunu olarak, bir lise mezunuyla birlikte çalışırsan bu lise mezunu açığı tecrübeyle kapatamaz mı? Böyle mi düşünüyorsun? Eee, bu düşünceye sahip olma sebebin nedir?
I hı. Hıı. ani, aynı eğitim seviyesinden kastımız direkt okul olarak değil de hayata bakış açılarımızın da dâhil olduğu bir seviyeden bahsediyorum aslında burada. Çünkü okul her şey değildir. Tabii ki de insanlar kendi kendini geliştirilebil geliştirebilir. Orada kastım aslın çevremde bulunan insanların bana bir şey katabilecek insanlar olması. Üniversite mezunu, lise mezunu fark etmez. Kendini geliştirmiş insanlar olmaları ve bana da, eee, aynı ortamda bulunduğumuz zaman bir şeyler katabilecek olmaları aslında.
Hı hı. Hımm. Evet. Hı hı. Anladım. Bı bugün tecrübelerini paylaştığın için çok teşekkürler. Güzel bir sohbet oldu.
Ben çok teşekkür ederim, çok keyifli bir sohbetti, çok teşekkür ediyorum.
Rica ederim. Görüşmek üzere.
Hoşça kal.